Eh, boleh ceritain gak sih? Kamu, kalau misalkan menjaga kesehatan mental itu, seperti apa sih? Apalagi, kalau di rumah terus tuh.
Oke, eee, sebelumnya aku ceritain dulu nih background aku, eee, secara diriku sendiri ya. Pertama, itu, aku anak terakhir, perempuan satu-satunya, eee, dari ketiga saudaraku, terus, kedua juga, aku sekarang sudah punya anak bayi, dan juga punya suami, dimana suamiku, eee, kita long distance marriage, terus ketiga aku juga ibu bekerja, keempat juga aku, eee, sebagai, eee, sandaran daripada ibuku gitu. Jadi, eee, kalau misalnya kamu tanya, gimana sih jaga kesehatan? Tips itu tuh, kayaknya cocok banget kamu tanya sama aku, gitu kan.
Boleh boleh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Wah. Heeh heeh. <chuckles> Aha, yah boleh dong, bisa diceritain gak tuh, Kak? Kenap gimana tuh, caranya? Mhm.
Oke, eee, pertama, eee, wa kalau aku itu aku selalu cari waktu aku itu untuk sendiri, gitu, eee. Jadi, karena mungkin, eee, saat suamiku jarang banget ketemu sama aku setiap harinya. Jadi, aku tuh, kalau sudah, eee, ak aku punya nanny, punya pengasuh buat anakku itu untuk menjaga kesehatan mentalku sih, sebenarnya. Bukan, karena aku perlu banget, atau butuh banget dia, untuk ada di rumah. Tapi, itu untuk menjaga kesehatan mentalku, gitu. Nah, yang kedua itu tuh, kalau aku sudah kerja, itu biasanya kan aku harus video call nih, sama suamiku. Itu, aku selalu minta, ja kasih waktu aku sekitar 30 sampai 1 jam atau 15 menit deh paling sedikit, suamiku tuh nggak usah ngobrol. Jadi, kita cuman video call aja, dia ngeliatin aku iya, dia cuman ngeliatin aku aja, eee, kayak scrolling sosial media, gitu.
Hmm hmm. Hmm. Oh. Iya iya. Terus terus? Hmm. Iya. Berarti, diam-diaman tuh? <laughs> Heeh heeh. Oh, jadi biar, eee, ininya ambiennya atau mungkin suasananya itu lagi di rumah kali ya, Kak?
Iya, gitu. Jadi, kadang kala aku bilang, eee, Please kasih aku waktu 30 menit, kamu nggak usah ngobrol, kamu nggak usah tanya-tanya, silahkan kamu ngapain aja cuman aku perlu tahu kamu di mana, lagi ngapain, dan aku, eee, perlu untuk, eee, diam di rumah," e ge maksudnya, aku perlu diam aja. Karena kan, aku kerja nih dari pagi sampai sekitar sore ya, Kak, ya. Nah, itu kan ki aku juga ngobrol ke dong, sama temen-temenku di kantorku, bantuin temen-temenku di timku, gitu kan. Dan, pasti itu capek juga kan. Dimana, setelah aku kerja itu, pasti aku harus, eee, kayak ketemu sama anakku kan, ngejagain anakku, karena anakku dari pagi sampai sore sama pengasuhnya. Jadi, aku perlu 1 jam waras, yang bisa untuk diriku sendiri, dan itu tuh, aku ngambil cuman buat kayak, scroll, eee, sosial media, gitu. <chuckles>
Oh, iya. Mhm. Betul. Mhm. Iya iya. Iya, pasti. Mhm. Oh. Oh, gitu ya. Nah, kemudian nih, eee, selain itu mungkin ada lagi gak, Kak? Biar, mungkin, eee, kan, a tadi kan, memang, kalau anak itu kan dipegangnya sama nanny-nya ya, atau, eee, mmm, ini apa, baby sister-nya. Nah, kemudian Kakaknya itu kalo misalkan, kan kerja. Nah, habis itu berarti pas, eee, baby sister-nya itu, pas Kakaknya kerja aja, atau mungkin full di rumah, Kak?
Mhm mhm. Iya iya iya. Nah, kalau untuk saat ini kan, karena umur anakku sekitar 6 bulan se 6 bulan nih, menuju 6 bulan. Jadi, tidur malamnya itu, tidak, eee, nyenyak juga. Jadi, kadang kala dia minta susu, eee, sehari sekali sorry sekali, gitu kan. Nah, eee, untuk menjaga kewarasan, aku juga. Jadi, si nanny-nya itu aku, eee, suruh untuk nginep dulu gitu, di rumah. Jadi, pas nanti malam, kalau anakku bangun, itu tolong kasih susu. Tapi, aku udah bilang sih, sama pe pengasuhnya gitu, aku bilang, kayak, "Nanti kalau, eee, anakku udah nyenyak tidurnya, nggak bangun-bangun malam lagi, kamu boleh pulang, kayak, setelah pukul 08.00 pun, kamu udah boleh pulang kok," gitu. Jadi, dia bisa kumpul sama keluarga, karena rumahnya dekat banget sama rumahku, gitu kan. Jadi mhm?
Mhm mhm. Betul. Mhm mhm. Iya iya. Oh, oke oke oke. Hmm. Hmm hmm. Wah. Iya. Nah, terus itu kakaknya pakai ASI atau pakai formula, Kak? Kalau boleh tahu.
Aku, waktu itu. Nah, ini juga sih, eee, mungkin, kesehatan mental seorang ibu tuh, benar-benar diperlukan. Karena, sebelumnya tuh, aku pernah ngalamin baby blues, eee, selama 3 bulan, karena aku tidak bekerja. Jadi, orang baby blues itu mungkin, karena, pusing ngurusin anak, tapi aku baby blues karena aku, kayak, jadi wanita tidak berdaya, aku khusus ngurusin bayiku aja, dan aku merasa, "Aku, kayaknya nggak berdaya," gitu deh. Nah, eee, setelah itu akhirnya kesehatan mentalku, keganggu dong. Nah, ASI-pun ASI itu keganggu. Jadi, pas 3 bulan pertama itu, ASI-ku masih banyak, gitu. Tampi, kesini-kesini, sekarang aku udah nggak punya ASI lagi, untuk anakku, gitu. Jadi, kayak, eee, mentok memang, pakai formula sekarang, gitu.
Gimana gimana? Mhm. Mhm. Waduh! Heeh. Karena, pe iya. <laughs> Heeh heeh. Betul betul. Hmm. Mhm. Mhm. Wah, tapi gapapa sih Kak, eee, mungkin kan ASI juga, eee, walaupun bagus, tapi kan formula, yang penting kan, sebenernya anaknya cocok aja sih, kalau susu itu, heeh. Nah, terus kemudian nih, Kak. Nah, ketika kerja itu, Kakaknya kadang, eee, biasanya kan kangen sama anak. Nah, Kakaknya kalau misalkan ka lagi kerja kan Kakak kerjanya di kantor ya, biasanya? Nah, itu, eee, ada kayak keinginan gak sih Kak gitu, buat ini, anak? Kan kadang, ada orang itu yang memang, eee, ketemu anak itu buat ini ya, mmm, eee, ngasih makan ininya ngasih makan mentalnya gitu atau kayak senang gitu, ketemu anak tuh. <laughs>
Hmm. Iya, bener bener. <chuckles> Mhm. Hmm hmm. Oke. Eee, aku juga tadi lupa sih, mungkin, kasih background cerita, atau sebelumnya, aku kasih background pekerjaanku. Cerita pekerjaanku tuh, aku tuh sekarang bekerjanya work from home gitu, hibrid. Iya, jadi kalau misalnya, aku kangen anakku, aku keluar kamar aja, terus aku bilang, aku main 5 menit, atau 10 menit. Aku laporan dulu tuh sama bosku, kayak, "Aku mau ketemu anakku dulu, 10 menit, setelah itu aku balik lagi," gitu. Karena, kalau di kerjaan pun, aku disebut dengan, loyal, eee, employee, gitu. Jadi, aku pekerja yang loyal gitu, bahkan kayak, aku bisa extend sejam atau 2 jam dari jam kerja, bukan karena aku, tidak sayang aku, ya. Tapi emang, kalau aku, lebih, ke aku pengen, membuat tim aku itu, merasa aman saat, eee, aku tinggalin, kayak gitu. <chuckles>
Heeh. Wah, gimana gimana? Oh, di rumah. Heeh heeh. Hmm hmm. Hmm. Hmm. Heeh. Wah. Heeh heeh. Wah, hebat banget nih Kakaknya yah, udah ngurus, eee, anak, terus juga masih bisa kerja ya, dan itu dilakuin bareng-bareng gitu. Wah, itu susah banget sih pasti. Kemudian nih, Kak, mungkin yah, itu kan, kata Kakaknya suaminya kan, memang jauhi jauh ya? Dan berarti LDR ya, kalian ini? Nah, terus gimana tuh, Kak, Kakaknya mungkin cara-caranya juga tuh, biar ya, rasa kangennya itu terobati, karena kan, eee, kayak misalkan kita masih pacaran aja kadang, masih ini ya, gitu, kayak, kalau jauh-jauhan pasti kangenan, apalagi mungkin udah suami istri gitu, ya? <laughs>
<chuckles> <chuckles> Iya. Mmm. Hmm hmm. Iya. Hmm. Masih kangen, gitu? Iya iya. Iya. Kalau aku sih, karena kita udah punya jadwal tersendiri dari perusahaannya suamiku, dia cuti kapan. Jadi, mindset-nya aku tuh yang dirubah. Jadi, eee, jadi, pas waktu aku kangen sama suamiku. Itu, aku mindset-nya gini, waktu dia mau berangkat, "Oke, suamiku berangkat untuk kerja lagi, 1 1/2 bulan lagi, dia akan ketemu sama aku," gitu. Nah, saat aku menghitung, menuju se dia pulang itu, aku tuh merasa deg-degan, gitu. Jadi, sebenarnya menurut aku dari mindset-nya kita aja nih. Apakah, saat nanti kita ketemu sama, eee, pasangan kita tuh bakal ngapain? Kalau aku, mungkin kayak, "Oke, nanti kalau aku ketemu sama suamiku waktu dia cuti, aku mau ke sini mau ke sini mau ke sini, terus aku mau ngelakuin ini, aku mau ngajak dia ke sini," gitu. Nah, jadi mindset-nya kita yang rubah, jangan sampai kita berpikir, "Ih enak ya, kok suami orang, e apa, suami orang mah, di rumah kayak gini kayak gini," gitu. Nah, tapi mindset kita yang dirubah tuh, Kak, kayak misalnya, "Oke, suamiku nanti akan keluar dulu buat kerja," gitu. Nah, nanti aku bakal deg-degan nih, kayak, merasa kangen sama dia kan, gitu. Nah, dari situ akhirnya aku bisa ngerubah, pola pikirku, eee, hubungan LDM tuh, bukan berarti menjadi sebuah, eee, negatif dalam rumah tangga aku, gitu.
Hmm hmm. Mhm, gimana gimana? Hmm. Kenapa tuh? Heeh. Heeh heeh. Oh, heeh heeh. Betul. <laughs> Mhm. Iya iya. Mhm. Wah, hebat banget ya Kakaknya, udah sendirian nih, terus ditambah lagi, mungkin ya suaminya jauh, wah itu luar biasa sih perjuangan Kakaknya. Nah, kemudian nih, Kak. Nah, itu kan, eee, Kakaknya berarti kan, gak bisa ya, kayak, misalkan setiap weekend itu keluar bareng sama, eee, suaminya, gitu? Nah, Kakaknya biasanya kalau misalkan hari, kayak, hari libur gini deh, hari misalkan weekend gini ya, hari libur Kakaknya. Nah, itu biasanya Kakak kemana sih? Gitu Kak atau mungkin ngapain sih biar, eee, lebih happy gitu atau health mental-nya tetap terjaga, gitu?
Mhm. Hmm hmm. Mhm. Hmm. Oke, terus kalau kayak gitu, biasanya aku ada beberapa kegiatan atau memang aku, eee, khususin buat keluar, kayak misalnya ke mall, atau makan sendiri, bener-bener sendiri. Jadi, kayak aku di tempat makan tuh bengong gitu, makan. Tapi, gimana namanya ibu ya, Kak, ibu, istri, terus anak dari seorang ibuku, gitu. Dalam bengongnya pun, aku tetap mikirin keluargaku, gitu kan. Nah, tapi mungkin lebih ke "Oh, iya aku juga harus mikirin diriku sendiri," gitu. Nah, tapi kalau aktivitas, biasanya aku masak. Jadi, kalau aku libur tuh, aku suka masak, kayak masak, "Oh, nanti siang aku mau bikin seblak deh," gitu kan, "Oh nanti siang aku mau bikin" <chuckles> iya, "bikin sate deh, atau apa." Nah, dari situ kan, aku, eee, senang juga gitu, kalau m terus, kalau kakak-kakakku dateng juga, aku merasa senang, gitu. Karena "Oh, eee, aku bisa menyenangkan ibuku dengan cara kakakku dateng, terus kita jadi anak ya anak yang harmonis, nggak ribut, kakak adik, satu sama lain" gitu. Jadi, sebenarnya jaga kesehatan mental itu, gimana kita mengatur hati juga, gitu. Kan, kadang kala ada yang ketemu sama kakaknya sendiri dia bisa marah-marah kayak, "Kakak enak banget sih, nggak ngurusin ibu", gitu kan. Tapi, aku punya mindset di hatiku kayak, eee, "Jadi anak yang mengurus ibu itu tuh, pahalanya besar," aku bilang itu kan. Jadi, aku berpikir, "Ya udah, aku jalanin aja, eee, kegiatan-kegiatanku, masak untuk menghibur, terus ketemu sama siapapun, jadi, eee, hal yang menyenangkan buat aku," gitu. <chuckles>
Hmm hmm. Hmm hmm. Oh. Hmm hmm. Iya iya iya. Mhm. Betul. Masak? Nah, hobinya bermanfaat ya? <laughs> Mhm. Mhm mhm. Hmm. Oh. Betul. Hmm. Betul, Kak, betul betul. Mhm mhm. Wah, iya, siap siap siap. Nah, kemudian nih Kak, kan Kakak tadi ngomong ya, kalau misalkan Kakak itu baby blues gara-gara nggak kerja, gitu. Nah, kemudian apakah Kakak ketika kerja itu bisa, mem apa ya, mengobati rasa, eee, baby blues itu dan kan gimana ya, kalau, misalkan kita kerja, terus tambah anak gitu, ya, ngurus anak. Itu kan, udah bebannya berarti dobel dong, Kak? Nah, itu gimana tuh Kakaknya bisa mungkin mengobati rasa ke ini, baby blues itu? Kenapa tuh, Kak? Aku, penasaran nih. <laughs>
Mmm. Hmm hmm. Hmm. Hmm. Iya iya. Oke, kalau waktu pas kerj eee, baby blues itu mungkin, karena aku nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Jadi, benar-benar, aku itu cuman ngobrol sama anakku, sama pengasuhku aja, gitu. Sedangkan, kalau sama teman-teman, karena kan suamiku juga jarang dapat sinyal ya, untuk, eee, komunikasi 24 jam, gitu. Aku, kalau sama teman-temanku tuh, aku kayak ngobrol sama diariku aja, gitu, kayak "Eh, tahu nggak anakku tuh, kayak gini kayak gini, eh, tahu nggak, ibuku tuh kayak, gini-gini, gila ya bla-bla-bla-bla-bla", kayak gitu loh, Kak. Jadi, kerja itu ngobrol sama teman-temanku juga, sebagai salah satu, eee, hiburan buat aku, gitu. Jadi, bukan cuman, eee, kerja-kerja aja, gitu. Dan, bersyukurnya timku juga asik-asik aja, kalau pas aku curhat-curhat, kayak gitu, sih.
Oh, mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Hmm. Wah. <laughs> Betul betul. Mhm iya. Wah, memang sih kalo ngobrol ini, kadang-kadang bisa jadi, ini ya, eee, membangun mental health kita, gitu. Karena kan, namanya makhluk sosial ya, Kak. <laughs> Nah, kemudian nih, eee, Kakaknya ketika waktu itu kenapa sih memutuskan buat kerja gitu, Kak? Apakah mungkin Kakaknya udah tahu, bahwa, eee, ini Kakak itu terkena baby blues? Terus, atau mungkin, Kakaknya memang, kayak, eee, udah sadar diri. Kadang kan, kalau misal penyakit, yang kayak, penyakit mental, kayak. gitu kan susah ya, buat kita tuh sadar diri gitu, Kak?
Iya. Iya iya. <chuckles> Hmm hmm. Eee, waktu itu sih eee, iya tahu sih. Wak jadi, waktu itu aku, eee, baby blues itu. Karena, bisa bayangin Kak, waktu itu aku sampai teriak-teriak sama anak bayiku. Jadi, saking aku stressnya, karena suamiku sudah pergi lagi. Karena, dia kan cuma dapat cuti, 3 hari apa 5 hari gitu, ya, totally 20 hari dengan cutinya dia, gitu. Itu, aku harus ngurusin bayiku sendiri, eee, sama pengasuhku, terus aku kadang kala bingung, dia kenapa? Akhirnya aku teriak-teriak sama dia, kayak, "Kamu maunya apa?" Gitu kan. Nah, saat aku cerita sama, eee, kayak, kakak iparku yang s kerja jadi perawat, terus ada bidan yang emang suka terapi anakku, terapi pijat, gitu. Aku cerita sama mereka mereka bilang "Iya, itu namanya baby blues," gitu, "kemungkinan, tapi, mungkin kalau kamu masih belum separah orang lain." Karena kalau aku sharing dengan teman-temanku, yang seumuranku punya bayi di gitu di umur kita ini, mereka tuh sampai ada yang kayak, pengen, eee, nyeburin anaknya ke, a pas mandi lah atau gimana lah, gitu. Itu, ngeri banget sih. Sampai akhirnya aku berpikir, "Oke, eee, apa sih yang bisa aku lakuin buat itu?" gitu. Sampai akhirnya, waktu itu aku sempat mau ke psikolog, aku udah cerita sama suamiku kayak "Aku izinin aku untuk ke psikolog," aku bilang, "Aku, udah nggak aku udah cukup nggak waras," gitu kan. Akhirnya, aku ke psikolog, gitu kan. Terus, pas aku ke psikolog, mereka, eee, bilang, eee, "Sebenarnya baby blues-mu itu, belum separah dengan, eee, baby blues yang sering kejadian secara umum," gitu. Nah, tapi kan, akhirnya, eee, si psikolognya bilang kayak, "Mungkin kita boleh tunggu dulu nih, di-hold dulu, sekitar sampai kamu nanti bekerja, apakah memang kamu better, membaik? Atau semakin, eee, nggak baik, gitu, saat kamu sudah bekerja." Nah, setelah itu akhirnya aku kerja dan baby blues-ku tuh makin kesini, makin hilang. Jadi, aku tidak pernah merasa, "Aku punya anak tuh, tertekan, aku punya anak tuh, aku nggak pantes jadi ibu, dan sebagainya," gitu. Tapi, aku merasa saat aku selesai kerja. Aku, ketemu anakku tuh, aku kangen sama dia, aku rindu sama dia dia tuh butuh aku, gitu. Dan, pelindungnya dia tuh, cuman aku aja. Kalau bukan aku, siapa lagi dan aku pun kerja mungkin dulu untuk aku sendiri ya. Tapi, dengan adanya anak itu, aku, eee, menjadi anak itu sebagai tujuan aku kerja tuh, buat dia, gitu.
Nah, paham enggak? Heeh? Hmm. Wah, heeh heeh. Iya, betul betul. Hmm hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm hmm. Oh. Hmm hmm. Hmm hmm. Wah, serem banget ya? <laughs> Iya iya. Hmm hmm. Nah, terus gimana tuh? Mhm. Hmm. Hmm. Oh. Makin hilang. Hmm hmm. Lucu. Hmm hmm. Tujuan. Wah, iya sih pa heeh. Wah, memang ya, kalau misalkan sudah ada kayak tanda-tanda gitu memang harus, eee, ini ya, meminta bantuan dari profesional. Jadi, bisa terarah ya, gitu. Caranya, mengatasinya seperti gimana? Dan kemudian, Kak, eee, selain itu nih. Berarti, Kakaknya itu ada tips lain gak tuh, Kak, mungkin? Terakhir nih.
<chuckles> Iya, benar. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm? Kalau aku sih, gak ada sih, cuman memang, kita harus sering sering banyak cerita sama teman, keluarga, dan pasangan. Jangan sampai, kita mendem itu sendiri, gitu.
Hmm hmm. Wah, seru banget nih, Kak, obrolannya. Terima kasih banyak nih ya, atas tips-tipsnya, yang tadi udah dibagikan. Aku jadi paham, dan mungkin bisa share atau mungkin menerapkan ke diri sendiri, ya. Terima kasih banyak ya, Kak.
Hmm. Iya. Iya iya, sama sama.